Hımm, doğru, evet. Yani, ben de aslında bunu bir başlangıç noktası ve geleceğe yatırım gibi görmüştüm. Bu noktada, evet, bunu, doğru olduğunu söyleyebilirim.
I Çok çok haklısın. Eee, heyecanlanır mısın peki, görüşmelerde? İlk izlenimin nasıl olur ya da kendinden emin mi olursun? Yani, beden dilini kullanır mısın aslında?
Eee, ya, aslında çok heyecanlı bir süreç. Çünkü ben gerçekten, eee, ilk kez böyle bir, eee, ortama gelmişim. E, kendi ülkemden farklı bir ortam, tamamen farklı bir iş kültürü, tamamen farklı bir dil.
Bir şey merak ettim. Görüşmeler, tabii ki, ana dilin değil, değil mi? Eee, o ülkenin bulunduğu dil. Çok güzel, harika senin için.
Değil, İngilizce oldu. Hı hı. Eee, ııı, böyle bir ortamda, farklı bir ortamda, hem kendimi test etme şansım oldu. Dediğim gibi başta, konfor alanından çıkabiliyor muyum? Eee, kendimi nasıl ifade edeceğim, bunları görmek için de güzel bir ortam oldu benim için. Ama aynı zamanda da bir hazırlık süreci nı hazırlık sürecinin de ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve görüşmeler genelde online ve çok hızlı, ııı, ilerliyordu. Ya da bazı şirketlerin politikaları gereği, eee, online görüşmelerden, eee, önce bazı testler yapılması gerekiyordu. Bunlar, eee, çeşitli yetenekleri ölçen testler ya da mesela, eee, video çekme gerektiren testler. Eee, bunlarda gerçekten heyecanlanıyordum. Eee, kameraya karşı konuşmak, benim çok sevdiğim, e, kolay yapabildiğim bir şey değil aslında. Dolayısıyla <chuckles> Evet, bu konuda yalnız olmadığımı sonradan fark ettim araştırınca. Ama mesela, eee, sadece, eee, videoyu video d olduğu için, eee, konuşamadığım, eee, çeşitli testler oldu. Eğer ge ya, karşımda gerçek bir insan olsaydı, kendimi çok daha farklı ifade edeceğimi emindim ve zaten şu an bulduğum işte o şekilde hani, online süreçleri daha dengeli bir iş, iii, olduğu için daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Bu tarz full, eee, dijital, tamamen dijitale, eee, yönelmiş, hatta bazen yapay zekâyı kullanan, <sniffs> eee, ve hiç insanla temas etmediğin iş başvuru süreçlerinde, çok iyi sonuçlar alamadığımı gördüm. Eee, bu da benim mesela iş başvuru süreçlerimi şekillendirdi ama genel sürece bakacak olursam, genelde, eee, uzaktan bağlantı yoluyla, eee, toplantılar gerçekleştiriliyor; iş toplantıları, iş görüşmeleri ve bunun sonucunda neticeler elde ediliyor diyebilirim.
Evet. Evet. Kesinlikle. Evet, haklısın. Çoğu insan kamera karşısında çekiniyor konuşmaktan. Kesinlikle, değilsin. Evet. Evet. Ke Evet. A